Kak, aku benar-benar butuh solusi nih, Kak.
Oh, boleh. Mau solusi apa nih? Cerita dulu dong, mau cerita apa?
Jadi gini, aku tuh udah lama banget bertahun-tahun, Kak, susah banget tidur tuh b s seperti orang-orang, ya minimal lah paling telat-telatnya jam 12:00 malam, itu aku gimana aku bisa lelap gitu dan aku tuh gak bisa.
Oh, gitu. Oke, lalu?
Nah, aku tidur tuh bisa jam 2:00 bahkan kadang-kadang, Kak, gak tidur sama sekali. Jadi otakku aktifnya tuh luar biasa tuh benar-benar pas tengah malam, ada aja yang dipikirin, itu tuh yang kayaknya udah bertahun-tahun, Kak, aku bilang tuh kalau bertahun-tahun mungkin ya udah bisa 2, 3 tahun dan itu waduh pengaruhnya luar biasa sih, Kak. Jadi gak kayak orang-orang yang lain, gitu. Jadi kalau aku lihat orang siang-siang tuh punya semangat yang tinggi gitu kalau kemana-mana mobile banget gitu. Nah, aku tuh gak kayak orang mager gitu kalau pagi siang tuh, beda kalau malam, malah aku yang aktif banget.
Waduh. Gimana tuh? Aktif, ya. Oke oke. Oh, sedikit paham nih aku situasi kamu dari cerita yang disampaikan ya, dan ternyata kamu ini, eee, sulit, eee, tidur lelap di malam hari dan mengakibatkan pagi harinya itu kamu jadi, eee, cenderung mager, mungkin malas beraktivitas, gitu ya?
Iya. Iya, benar banget.
Oke oke, aku ngerti banget sih posisi kamu dan itu juga udah berlangsung, eee, 2, 3 tahun kan dan pasti untuk keluar dari situasi tersebut sedikit sulit ya, tapi enggak apa-apa kok, nanti bisa. Nah, aku mau tanya nih jadwal rutinitas kamu tuh apa aja sih?
Iya. Oke. Kalau jadwal rutinitas aku sih sama seperti orang-orang. Jadi, ya aku ada, eee, rutinitas di rumah gitu bagian biasanya aku bagian nyuci gitu, nyuci-nyuci yang berat atau, ya nyuci-nyuci yang berat cuci kendaraan, tapi gak banyak sih maksudnya itu gak terlalu dan emang, eee, alhamdulillah ya kerjaan aku memang bukan kerjaan yang orang tiap hari harus masuk pagi sampai sore pulang gitu. Tetapi, kan banyak juga beberapa, eee, kegiatan di mana tuh aku harus ketemu orang terus orang janjinya pagi, aku ngikutin jam kerja orang ke kantor orang untuk bicarakan sesuatu. Nah itu tuh problem-nya minta ampun Kak. Problem banget.
Oke. Oh iya. Oh, gitu. Jadi, memang dari segi, eee, rutinitas harian kamu udah memiliki jadwal tertentu ya. Namun ketika bangun pagi itu jadi terasa berat bagi kamu ya gara-gara malamnya sulit tidur ya?
Iya. Benar benar banget. Bahkan sebenarnya aku ada rutinas rutinitas pagi itu ada, aku ngantar anak ke sekolah. Cuma
Gimana tuh? Oh, gitu.
aku jadi terpaksa gak akan benar-benar gak mau coba tidur gitu kalau misalnya tuh jam 4:00 atau jam lis lima ya, biasanya jam 4:00, jam 5:00 itu malah justru ngantuk tuh Kak. Nah itu yang problem buat aku kan. Karena, ketika bangun, aduh, sakitnya minta ampun, Kak. Sakitnya minta ampun, gak enak banget. Jadi mendingan aku benar-benar gak tidur. Sampai pas anakku aku anterin, aku balik sekitar jam 7:00 baru tuh aku tidur. Kadang-kadang sampai jam 1:00, jam 2:00 tuh.
Iya. Heeh. Iya. Oh, oke oke. Aku bisa denger nih dari nada suara kamu tadi ya, itu pasti memang, eee, enggak nyaman ya buat kamu dengan pola tidur seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya malam hari kamu bilang cenderung, eee, aktif nih, eee, pikiran ataupun otaknya ya. Sebenarnya ada gangguan dari kecemasan gitu, atau mungkin pikiran yang berlebih, ada enggak sih hal-hal yang memicu otak kamu tuh lebih, eee, aktif di malam hari?
Iya. M banget banget. Iya. Kalau fikiran atau kegelisahan, jarang ya. Tapi mungkin memang eee aku mikir nggak tahu ya kenapa ya, kalau di malam tuh ok justru aku tuh, otak aku tuh kayak, aktifnya minta ampun. Ja jadi untuk melakukan apa tuh, aku concern concern-nya tinggi banget. Aku untuk melakukan, hal-hal itu bagusnya, cuman nggak bagusnya ketika aku ini harus tidur ini harus tidur, itu bener pikiran kemana-mana Kak. Ada aja pikir. Sampai aku tuh, yang jadi ritual aku tuh, aku harus sibuk, eee, misalnya jadi aku kan suka catur, atau suk suka mikir, atau aku baca buku. Padahal aku baca bukunya benar-benar baca aja, yang benar-benar nggak mau nggak mau seperti apa ya, nggak mau benar-benar eee, pokoknya biar otak tuh capek, gitu. Itu sih.
Oh gitu. Iya. Oh. Iya iya. Oh oke, jadi ternyata kamu udah melakukan berbagai macam upaya untuk mungkin cenderung me membuat otakmu, eee, lebih tenang sedikit ya, dengan, eee main catur, ataupun membaca buku. Itu suatu hal yang luar biasa loh, dan kamu juga ternyata sudah peka ya dengan eee, apa ya, hal-hal yang kamu alami akhir-akhir ini. Aku salut sih, kamu udah bisa mendeteksi itu. Tapi nih
Iya. Iya.
kalau boleh tahu, kan kamu nggak ada kecemasan, tapi kalau misalnya dari kegiatan olahraga, ada nggak sih?
Ah, itu dia ka olahraga tuh, aku catur doang, Kak. Kalau itu dianggapnya olahraga ya.
Oh, baik. Maksudnya olahraga lebih kegiatan fisik gitu loh, ada nggak?
Iya, nggak ada, Kak. Sebenarnya aku juga, eee, beberapa kali dikasih tahu kayak gitu, tapi entah kenapa aku males banget, eee, olahraga tuh. Mhm.
Tapi iya? Lanjutkan.
Iya, jadi, aku coba misalnya olahraga, eee, karena kecenderungan aku tuh, jarang ketemu orang yang biasanya bersosial. Nah, biasa olahraga-olahraga tuh, aku agak bingung ya, olahraga, apa ya, misalnya olahraga aku senangnya basket, cuman basket masa sendirian gitu, apalagi sekarang juga, enggak ada yang sepantaran. Ak masa aku main sama anak-anak muda, gitu. Itu kadang-kadang, ya udahlah enggak main, gitu. Dan yang lain-lain aku enggak bisa. Bola aku enggak bisa. Voli enggak bisa.
Iya. Oh, gitu. Kalau lari?
Lari lari seb sebenernya lari sih orang bisa, Kak. Cuma, ya namanya bertahun-tahun enggak olahraga, Kak, waduh kacau, Kak. Jangankan lari, Kak, jalan aja, Kak, kadang-kadang wah, itu tuh, aku jadi ngeri gitu karena ada yang yang ya yang s coba enggak pernah olahraga, terus dia itu sakit, Kak, langsung apa, dibikin, oh, forsir begitu.
Ah, nah, itu. Oh, oke oke, aku udah paham nih, dan ngerti dengan, eee, cerita kamu situasi kamu. Oke, mungkin aku ada beberapa saran yang ingin kamu dengar nih, dan semoga saja relevan, ya.
Mmm. Iya, Kak, boleh, Kak. Iya iya.
Nah, oke mungkin yang pertama nih. Aku ngerti banget sih, eee, kamu itu sibuk nih, tapi mungkin, kamu coba deh bangun ru rutinitas malam yang lebih konsisten. Tujuannya untuk memberi sinyal ke tubuh nih, bahwa waktunya itu untuk istirahat. Jadi, contohnya nih ya, misalnya jam 9 kamu batas waktu untuk, eee, pergi ke kasur nanti maksimal jam 10 untuk istirahat. Tetapi selama menjelang tidur, jangan terbawa oleh berbagai macam distraksi, misalnya sosial media ataupun lampu yang terang gitu, tujuannya supaya tubuh kamu tuh lebih rileks lagi, gimana?
Iya. Iya. Iya, aku pernah coba tuh, Kak. Cuma, kadang, apa ya, kadang sih berhasil sih, Kak. Cuma aku pengen yang semacam lebih permanen ya, dalam arti, eee, impact-nya perubahannya agak besar. Aku pernah coba tapi mungkin, 2, 3 hari berhasil tau-tau balik lagi, balik lagi, itu, apa ya, gimana caranya tuh, Kak?
Iya? Mhm. Op mmm. Nah, memang sih sebuah perubahan itu, eee, akan terasa lebih permanen ketika dilakukan secara disli disiplin dan juga rutin ya. Aku ngerti banget sih kamu berharap hasil yang berdampak secara, eee, langsung dan besar ya terhadap kualitas tidur kamu. Namun, kalau misalnya memang, eee, rutinitas tidur belum, eee, efektif untuk dirimu, mungkin saran yang kedua nih, yaitu membuat ritual, eee, penenang ataupun meditasi sekitar 20 menit mungkin ya sebelum tidur. Tujuannya sih ya supaya, eee, otak kamu itu bisa mengirim sinyal ke organ-organ di tubuh kamu supaya lebih rileks lagi, lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi untuk memasuki fase tidur. Mungkin ya, bisa dengan stretching ringan, mandi air hangat, gak bermain HP dan lampu kamu diredupkan lampu kamar. Itu gimana?
Iya iya. Oh, iya iya. E itu, menarik juga tuh. Aku, eee, memang kalau mandi air hangat malam-malam itu nggak apa-apa, Kak, atau bagus buat kesehatan? Aku pengen tahu tuh, Kak.
Secara umum sih ya, mandi air hangat itu bikin otot-otot, eee, kamu lebih rileks. Jadi ketika menjelang masuk, eee, jam tidur, badan tuh terasa lebih enteng dan siap memasuki fase tidur.
Oh. Oh, berarti kalau misal nih Kak ya, kalau jam 9:00 mungkin enggak mungkin ya, karena memang ada, k eee, rutinitas yang harus aku lakukan. Taruhlah jam 10:00 itu enggak apa-apa, Kak, mandi air hangat ya, Kak?
Iya. Gak apa-apa kok, aman.
Oh, kalau airnya dingin atau, al atau memang harus air hangat, Kak?
Lebih baik air hangat ya, supaya kan tujuannya itu membuat ritual penenang ya mhm, dan jadi tubuh kamu lebih rileks. Seandainya mandi dengan air dingin nih cenderung peredaran, eee, darah di dalam tubuhmu itu menjadi lebih, eee, cepat. Akibatnya eh, gara-gara terjadinya kontraksi otot dan kulit dengan air dingin.
E rileks. Iya iya. Oke aku ngerti. Jadi memang tujuannya itu relaksasi ya. Eee, seperti meditasi atau apa yang bikin jiwa atau tubuh kita tuh lebih santai dan rileks yang bikin kita tuh jadi cepat, eee, untuk tertidur gitu.
Betul. Tertidur, betul, iya. Nah mungkin saran yang terakhir nih
Apa tuh Kak?
Siapa tahu relevan, mungkin kamu bisa bangun pola hidup yang lebih, eee, teratur dan juga sehat lagi nih, mungkin berolahraga ya memasukkan daftar, eee, i pola hidupnya. Jadi ketika siang hari ataupun pagi hari ataupun sore hari deh kamu bisa menyelipkan olahraga rutin yang bisa dilakukan. Nggak harus lama dan intensitasnya besar kok, yang penting kecil dulu nih mungkin bisa mulai jalan 10 menit sehari, nanti intensitasnya naik lagi 15, 20 dan seterusnya. Tujuannya supaya, eee, hormon endorfin di tubuh kamu itu lut lebih, eee, keluar s dan tidak banyak kecemasan yang mengganggu, eee, kamu di malam hari.
Iya. Iya sih emang bener banget sih itu, karena memang, eee, aku harus termotivasi banget biar cepet biar capek ya di siang hari itu ya biar tuh, eee, energi itu ya seperti olahraga biar nanini nanti aku lelah di malam hari seperti orang-orang, ya seperti cara yang normalnya seperti itu. Karena mba aku ngeri kan kalau begini terus bisa sakit, bisa aku ngerinya itu aja. Kak ini makasih Kak ya, mem membantu banget aku pengen coba tuh yang mandi air hangat, aku baru tahu tentang itu. Ya aku akan coba. Makasih banget Kak, eee, sarannya.
Betul. Bener. Ah iya syukurlah kalau udah sedikit lega ya. Sama-sama kok, aku juga berharap semoga kamu lekas membaik dan tidur lebih nyenyak lagi ya.
Iya.